Eu queria pedir conselhos e dicas. Ultimamente eu tô, assim, com dificuldade, porque eu me sinto muito culpada quando eu tiro tempo de lazer só para mim, sabe, e isso está atrapalhando muito a minha vida, porque eu acho que é importante, mas ultimamente eu se eu sento para assistir um filme ou para ler um livro, eu acho que eu estou fazendo errado e eu procuro outra coisa pra fazer e eu acabo me ocupando.
Entendi. Entendi, entendi, nossa, sinto muito que você se sinta dessa forma, primeiro de tudo, porque realmente esse tempo é muito necessário, né. E se você se sente culpada, acaba que você extrai o benefício de ter esse tempo, né. Mas me conta aqui um pouquinho, só para mim entender melhor a situação. Eh, f desde quando você se sente assim? Houve alguma coisa específica que mudou isso para você?
Sim, eu acho que eu tenho me sentido assim desde agosto, quando o meu filho mais novo entrou na escola, e antes eu tinha pouquíssimo tempo para mim. Então, assim, quando eu tinha tempo, eu focava, eu eu fazia praticava muito esporte. Hoje em dia eu ainda pratico, mas, assim, e eu, eh, senti que, "ah, eu só tenho isso esse tempo eu vou dar tudo o que eu puder pra cuidar de mim", mas hoje em dia, eh, que ele voltou pra escola, eu acho que eu preciso voltar a trabalhar. Sabe, assim, aquela sensação de que eu preciso ser produtiva, eu preciso fazer aquilo, eu preciso Eu cuido de casa, de filho, de marido, de trabalho, e tá sendo difícil agora, apesar de eu ter "mais tempo livre", né, entre aspas, encontrar mesmo tempo só pra mim.
Com certeza, eu te entendo plenamente. Eu acho que, eh, como mulher, como mãe, eh, uma vez que a gente tá ali cuidando do filho, a gente entende a a a importância de priorizar um tempinho pra a gente, né, pra poder cuidar bem deles, porque a gente entende, mesmo que subconsciente, que essa é a maior responsabilidade da mulher, né, a maternidade. E uma vez que a gente, eh, de repente, se encontra com esse tempo que eles estão fazendo a sua própria atividade. Eu acho que tem bastante a ver também com a nossa identidade pessoal, sabe, porque a gente se s tem um período de adaptação, não só para a criança que tá indo para a escola, mas pra a mãe que costumava estar com ele em casa porque agora, eh, <clears throat> a gente tem esse, eh, essa mudança, né, tipo assim: "Uau! Agora eu já não sou mais mãe o tempo inteiro, porque ele está na escola. Como assim? Que que eu vou fazer com esse tempo? Deixa eu ser produtiva pra achar a identidade em outra coisa." Sabe?
É. É. Exatamente, eu fiquei muitos anos em casa com eles, o que eu não me arrependo em nada. Foi assim, foram anos maravilhosos que eu pude tive o privilégio de poder ser aquela pessoa da base de casa, sabe? Mas agora que o meu mais novo tá na escola 5, 6 horas por dia, eu começo a tentar eu acho que eu tô num processo de reencontro pessoal, sabe.
Com certeza. É justamente isso é re um reencontro pessoal. É essa adaptação que eu quis dizer porque, eh, você mudar daquela identidade que você tinha de tá ali presente o tempo inteiro pra uma nova identidade, tipo uau, 5 horas do dia que eu já já não precisam de mim.
Exato. E aí, quando eu re resolvo sentar, eu vou assistir um filme, ou relaxar, eu falo: "Não, por que que eu tô sentada? Pô, tá errado. Eu tenho que levantar, eu tenho que encontrar o que fazer." E isso tá me prejudicando, sabe?
Com certeza, eu imagino sim. Olha, o que eu posso sugerir para você é o seguinte, eh, você organizar o seu o seu dia de tal forma ok, se você tem um um trabalhinho que você gosta de fazer, que você quer fazer, né, pra ajudar em casa e tudo mais, se sentir útil e produtiva, perfeito. Coloca aí, vamos supor, que o seu filho está na escola de 9h à 13h, você de repente de sei lá, de 9h30 às 11h30, você vai fazer isso, e depois você vai ter 1 hora só para você, sabe. Já organiza no seu schedule, porque daí, eh, o o seu cérebro vai entender: "Isso faz parte de ser produtiva. Isso fa está no meu tá na minha agenda. Então eu eu vou cumprir", sabe? Eu acho que isso ajuda.
É. É. Nossa, esse é um ponto de vista que eu não tinha pensado, que é realmente, faz parte de ser produtiva, porque se eu se eu consigo me reenergizar, eu eu vou ser ainda mais presente quando eles voltarem pra isso pra casa, né?
Com certeza. Exatamente, exatamente. Ou seja, você estar bem, você ter esse tempo com você mesma, você ter essa oportunidade de se conectar, eh, vai fazer com que você esteja 100% emocionalmente presente para eles, quando eles estiverem presente.
É verdade, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Eh, porque é justamente isso. A gente quer ser produtiva, tem que fazer 1.000.000 de coisas, cuidar da casa, roupa, louça, eh eh, e e e a gente eu eu eu gosto pra mim, assim, esporte é que nem escovar o dente, né? Eu preciso praticar esporte, faz bem para a minha mente, mas mesmo com um esporte, desde que, eh, agora eu tô tendo mais tempo, eu não me permito. Eu gosto eu faço muito menos do que eu tava fazendo antes, porque eu falo: "Tá errado, eu não posso, eh, e faz praticar. Eu tenho que focar em trabalhar, em ser produtiva, em cuidar da casa, porque quando eles chegarem, eu quero tá ali, né, pra eles". Mas eu acho que você tem toda a razão do que você tá me dizendo.
Sim, com certeza, eh, eu eu entendo você perfeitamente. Eu acho que às vezes a gente, eh, a cultura onde a gente vive, eh, a a gente tem a tendência de pensar no ser produtivo, tem a ver com o que a gente faz, mas a verdade é que parte de ser produtivo tem muito mais a ver com quem a gente é, do que com a gente faz, né? E o ser, eh, dep requer esse tempo para si, né, pra você conseguir ser a melhor versão de você mesma, você precisa desse tempo para você, para tá saudável mentalmente, emocionalmente, fisicamente, pra poder então ser produtiva no que você faz, né?
É verdade, é verdade, e assim, esse que eu acho que eu preciso trabalhar comigo mesmo, é de entender que, eh. Se ser uma boa mãe, é lógico que vai sempre ser a minha prioridade, mas para ser uma boa mãe, eu preciso conseguir desacelerar em alguns momentos. Eu sinto que eu estou tão frenética recentemente, e eu não tô, eh, praticando minha auto compaixão, sabe?
Com certeza, com certeza, justamente, me parece exatamente isso, que você, eh, tem se cobrado muito, né?
Né? Eu sou perfeccionista, sempre fui, e tudo que eu faço, e e tem o lado bom e tem o lado ruim, né. Até pouco tempo atrás, né, até agosto, o meu filho mais novo estava, eh, numa pré-escolinha, então ele ficava, acho que 2 horinhas por dia, e era quando eu encaixava esporte, encaixava cuidar da casa, e quando ele estava em casa, eu estava presente pra ele. E e engraçado, né, você acha que agora que eu tenho mais tempo, as coisas estão mais tranquilas, mas não. Agora eu tenho mio fi meu assim, e eu quero e eu quero contribuir financeiramente na casa, mas eu tô tendo ainda mais dificuldade em suprir as minhas necessidades e tirar tempo pra assistir um filme, tem tanto filme, tanto seriado que antes eu gostava tanto de assistir, que agora eu nem nem me me permito mais, sabe? Eu gosto, mas assim eu estou tendo dificuldade em relaxar.
Sim. Exatamente, ou seja, mesmo que você esteja ali fisicamente, na sua mente, tá em outro lugar, né, tá no que você poderia estar fazendo.
E Isso, e aí é que acaba, assim, até no final do dia, que é quando eu eles estão os meus filhos dormem, que eu entro nas telas e aí eu fico no celular. Aí eu fico e eu acho que também não está saudável, porque e tá tá descompensado, porque ao longo do dia eu não estou tirando esses momentos pra mim. E aí eu quero compensar tudo antes de dormir. E aí tá afetando a minha meu sono, tá afetando tudo na minha vida.
Hã. Exatamente, exatamente. É, eu acho que, eh, o que você poderia fazer, é realmente, sabe, eh, praticar esses momentos de autocompaixão, né, mudar a sua linguagem interna, sabe, em vez de falar: "Nossa, você poderia estar fazendo uma coisa melhor. Você poderia estar sendo mais produtiva". Você pode falar :"Nossa, que produtivo isso que eu estou fazendo, vai fazer muito bem para a minha família, porque está fazendo bem pra mim", sabe? Eu acho que essa mudança de linguagem interna pode te ajudar e daí você pode, de repente, eh, combinar de ver esses seriados, e esses esses filmes que você gosta e depois que as crianças forem dormir com o seu marido, sabe, porque daí vocês têm aquele aquele tempo entre vocês, já já junta o o útil ao agradável, né?
É. É verdade, é uma boa sugestão mesmo, porque daí eu posso, inclusive fazer, assim, um momento social, né? Co
Exatamente, exatamente, durante o dia você tira para o seu esporte, né, pra fazer aqui a aquilo que você quer fazer, né, você e você, sozinha. E aí de noite, depois que as menin que os me que as crianças forem dormir, vocês têm aquele tempo de casal, que continua sendo um tempo produtivo, porque é importante que vocês estejam bem também como casal, pra poder ser produtivo como pessoa, como família, como mãe, como pai, como tudo, né?
Uhum. É, com certeza, porque é é bem isso mesmo. Acho que a gente acaba, eh, tentando ter um momento só no final do dia, que daí eu falo: "Ah, então agora é o momento meu", mas é importante eu ter esse meu momento com ele também. E eu vou poder assistir o meus filmes e minhas coisas, mas e assim eu gosto de praticar ioga. E as aulas são de pelo menos 1h. Aí eu já fico pensando, mas é muito tempo pra dedicar pra isso. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da casa e mas no fundo é foi aquilo mesmo que você me disse, se eu f tirar essa hora pra ir praticar minha ioga, vai me trazer um bem-estar emocional e mental que não vai ter nem comparação, né, com o que eu vou t poder contribuir financeiramente nessa hora que eu estaria na ioga.
Exatamente, exatamente. E assim, se você organizar o seu schedule, né? Como a gente estava falando, de repente, você começa 3 vezes por semana na ioga, né? E os outros 2 dias você faz um pouquinho mais de trabalho, né? Então você pode conseguir conciliar tudo isso dentro da sua semana, de tal forma que você consiga produzir em financeiramente e também consiga produzir mentalmente, emocionalmente, tirando esse tempo para você. Eu acho que vai ser um uma um bom equilíbrio, sabe? Vai ser um bom balance aí para você.
Uhum. É verdade, com certeza, nossa obrigada. Você abriu meus olhos para uma perspectiva, um ponto de vista que eu não tinha pensado, né. Que a gente acha que produtividade é só, eh, financeiro, é só cuidar da casa e fazer as tarefas de que preciso fazer. Mas às vezes é mais produtivo tirar um momento b de lazer pra mim, porque isso vai trazer muito mais benefícios do que só 1h de trabalho, né?
Com certeza, com certeza vai te deixar bem mais refrescada na mente.
Ai, muito obrigada pelo seu tempo, pelos seus conselhos. Com certeza eu vou inserir no meu calendário e vou começar a pensar em cuidar, assim, mais de mim, viu. Muito obrigada, tenha um
Foi um prazer. Que bom, que bom, um prazer até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.